Heeh, itu aku nggak, Mas. Karena kan aku mikirnya, entar kan pulang lagi ya, maksudnya, apalagi naik motor gitu kan, entar, motor lagi ya, gitu, mendingan sekalian aja, <chuckles> habis nganter baru mandi, gitu.
Nggak, iya iya, tapi memang iya sih, heeh. Iya, betul. Iya iya, heeh. Betul betul, sekalian aja ya? Bener, iya iya. Tapi aku setuju sih, kalau aku jadi, Mas Timi, kayaknya bakal kayak gitu juga sih, kan balik lagi. <laughs> Iya kan? Kecuali mau lanjut ke mana gitu, balu baru ya mandi, gitu kan? Iya iya iya, bener sih. <laughs> Ter Mhm.
Heeh, <chuckles> i Iya. Iya, benar. <chuckles> Habis itu apalagi, Mas, habis tadi kan, apa, eee, mer minum air putih, olahraga, abis olahraga ngapain biasanya?
Mhm, iya. Tetap olahraga, gitu ya? Mhm. Habis olahraga, terus, ya udah biasanya, s eee, kalau olah habis olahraga kan aku nggak mungkin langsung mandi ya, karena kan, ya masih keringetan dan ya ya ini dulu lah, eee, nunggu dulu ya rest dulu. Nah, itu biasanya sebenarnya aku sambil ini sih, sambil baca-baca jadi setiap hari itu biasanya ada komik yang update gitu, Mas, komik-komik yang aku baca, iya, bener ,dan aku tuh kadang cukup hapal lah, misalnya di hari Senin itu komik yang update itu komik apa, gitu dan aku kan bacanya ada komik Korea, ya macem-macem lah komik yang Jepang, dan juga China gitu, heeh. Jadi kayak bener bener, jadi kayak misalnya, apa ya, sebelum aku jadi kan itu sambil nunggu ya, sambil aku istirahat, sambil nunggu kering, se habis itu mandi, ya aku baca dulu tuh komik komik-komik yang aku suka, gitu. Jadi, ketika aku baca, terus aku meras eee, biasanya kan komik-komik yang kayak gitu kan, keren-keren terus kayak ngerasa, "Wah, ini keren banget nih," gitu, aku jadi senyum-senyum sendiri biasanya kalau baca komik, senyum-senyum sendiri bahagia bener.
Hmm. Hmm. Istirahat dulu, ya? Nah. Oh, baca komik ya? Wow. Oh, kebiasaan baru juga tuh baca komik ya? Heeh. Hmm. Heeh. Oh. Iya. Benar. Nah. <chuckles> Iya iya, senang ya kayak ngerjain sesuatu yang baru di hari yang baru, gitu ya?
Mhm, bener, apalagi itu kan komik yang aku suka, gitu ya. Jadi kayak, apa ya, excited lah buat nunggu kelanjutan ceritanya lagi bener, bener banget, excited. Terus mhm, gimana?
Ah. Bisa itu. Berarti berarti mulai mulai kerja jam berapa tuh, Mas, kalau misalnya olahraga, baca komik dulu, terus mandi, terus baru mulai kerja tuh jam berapa?
Hmm, biasanya aku jam 9:00 atau jam 10:00 sih, Mas, baru mulai kerja. Mhm, ya kan? Heeh. Dan, itu kan rentangnya dari bangun s ke sana kan, cukup, eee, lenggang ya. Jadi, setelah olahraga, mandi pun masih bisa gimana?
Oh, iya sama sih, aku juga jam segituan. Iya. Bangun jam bangun jam berapa, Mas? Pagi jam berapa?
Aku bangun kebetulan kan pagi, eee, ibadah ya, Mas, jadi aku bangun tuh dari pagi sih 4:30 lah kurang lebih, iya, 4:30 udah bangun.
Pas subuh ya? Oh, 04:30 udah bangun ya? Aku 05:30 sih aku. Jam seteng
Mhm mhm. Tapi, setengah lima pun, enggak mesti ini sih, Mas, maksudnya kayak 4:30 terus, melek terus, sampai jam 9:00 tuh, nggak juga sih. <laughs> Tergantung, jadi kayak kalau misal lagi, "Aduh, lagi males nih, lagi capek," ya, biasanya nanti, eee, jam 5:00 atau 5:30 aku tidur bentar, bangun jam 7:00, iya, kayak gitu, tidur bentar lah, gitu, heeh, gitu.
<chuckles> Iya iya, ya. <chuckles> Lagi? Ah, iya iya. Iya sih. Tapi memang bangun pagi tuh lebih enak sih, kalau dibangun ba bet kesiangan ya?
Betul. Ben bener bener, kalau bangun siang tuh rasanya kepalanya juga sakit, enggak fresh juga, gitu sih, Mas, mhm mhm.
Lebih fresh, gitu. Iya. Ya udah, oke deh, Mas, aku kayaknya mau siap-siap tidur dulu nih, biar bisa ba bangun pagi besok. <chuckles>
Ya. Oke, sama nih. Iya, oke, dadah Mas, makasih ya.